Also, wie soll ich sagen, vielleicht einfach auch das eigene ja, das eigene Selbstbild und die eigenen Erwartungen zu ändern, also, mit dem Ziel, neue Lebenserfahrungen machen zu können und zu dürfen und und Hoffnung oder in in diesem Heilungsprozess alles so hinarbeiten auf den Wendepunkt oder den Durchbruch. Und d es scheint so 'n bisschen, dass das jetzt gerade auch in diese Kateg in die Kategorie fällt, „Oh, da kommt plötzlich Licht durch die Ritzen in den Mauern meines, äh, Ego-Gefängnisses“, ja? So, und ähm, und das ist trotzdem ich meine, die ganze Zeit wartest du auf so was, ja. Das war „E ey, jetzt kommt endlich mal was Gutes.“ Und i ich sehe da auch berufliche Perspektiven, wo ich auch richtig Lust drauf habe, so. Warum soll man seine Stärken nicht nutzen?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm. Dass das gerade jetzt passiert? Ja. Mhm. Wow. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau und ähm, noch mal genau. Also, ich wollte noch mal wissen, war das so so Schulzeit dann? Also, ist es eher so 'ne- du brauchst gar nicht in die Tiefe gehen- Mobbing-Erfahrung oder ist es eher dann, ähm, im Elternhaus gewesen, nur damit ich's bisschen f einordnen kann, deine Erfahrung? Nur ga ein Satz. <chuckles>
Und ja. <laughs> Ja, ja, alles, stell dir alles vor. Äh, äh, alles alles blöde, was man so erlebt. Wirklich. Also, äh, na gut, es gibt bestimmt auch noch, äh, g schlimmere Schlicks Schicksale, aber von von Missbrauchserfahrung über Mobbing
Oh, wow. Okay. Ja. Ja.
war von allem was dabei, ja. Wirklich einmal einmal Buffet, ja.
Okay, einfach durch die Bandbreite. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid zu hören und gut auch zu hören, dass du natürlich da schon auch immer dir, ähm, Unterstützung gesucht hast, sowohl therapeutisch als auch Selbsterfahrung und so was. Ja, und, ähm, vielleicht als Erklärung für dich, weil das hilft ja auch Menschen, du bist ja auch sehr reflektiert, hast du gesagt. Ah, es macht ja total Sinn, also, sagen wir mal, wenn du, ne, dich 'n bisschen mit dem Thema Nervensystem beschäftigst, dass das, was du dir zutiefst wünscht, das eben ist, was du nicht hattest, aber dein System ja ausgerichtet ist auf das andere. Also, das das Familiäre, das familiar, das, was du gewohnt bist, ist, dass du das nicht bekommen hast, dass du 'n sehr negatives Welt nicht Weltbild, sehr negatives Selbstbild hattest und auch das natürlich dann von anderen gespiegelt bekommen hast oder ne, oder, äh, einfach nur f gesehen bekommen hast quasi, ne? Also, in welcher Art und Weise auch immer. Und das ist das, wie du jahrzehntelang vermutlich durchs Leben gegangen bist und das, was dein Nervensystem worauf das ausgerichtet war, dein System. Und wenn jetzt anfängt, das Positive zu kommen, kann es das erst mal nicht halten. Also, damit du die Logik verstehst, weil, ne, man denkt immer so: „Ja, jetzt kommt doch so viel Schönes, das muss ich doch jetzt annehmen können.“ Ne, also, gib dir Zeit. Weil du bist dabei, ein ganz, ganz großes Muster zu verändern. Und das braucht Zeit, weil dein Nervensystem anders gepolt ist, ne?
Genau, genau. Ja. Ja. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.